Glaube ich, Knoblauch ist eh was Geiles, ne? Stinkt aber mega. <laughs> Ja.
Ja, total, ne. Und Ne, aber das ist es wert, ne, also total. Und das das hat halt auch gut funktioniert und eben auch dieses ähm, <chuckles> äh, dieses Kreative, w w was man dabei hat und diese dieses Selbstständige, äh, auch mal ausprobieren, also mal irgendwelche Kombinationen, ne, m egal wie web das schöne ist, wenn alle zusammenkommen ähm, ist es ja un an unterschiedlichen Orten. Das heißt äh, äh, mal ist der zum Ei fürs Einkaufen zuständig, mal ist der zuständig. Und dann ist es so 'n bisschen auch variabel, was es einfach an dem Tag gibt, ne, weil äh, äh
Ja. Ja. Das stimmt, ja. Was so die Person gekauft hat, ne, so, was die so Lust drauf hatte, ja.
Genau. Genau. Und dann einfach so: „Ach, auf die Idee wär ich gar nicht gekommen, das mal auf 'ne Pizza zu machen." Und dann ist es aber halt 'ne total gute Kombi, die man dann sich so aneignet.
Mhm. Ja. Stimmt. Ja, also ich finde ja Gemüsepizza total toll, ne, also mit Mais und so was ähm, gibt's leider hier in Amerika nicht, die machen kein Mais auf 'ne Pizza, auch kein Fisch, was ich sehr komisch find. Also, kein Thunfisch, kein nix, ne? Also, ja
Ja. Mm. Okay. Aha. Okay, weil das ist ja so so auch so so 'n Standard eigentlich, so 'ne Thunfischpizza mit Zwiebeln, das gibt's ja hier fast überall.
Ja. Ja. Oder so 'ne richtig gute Hawaii Pizza. Ja, manche sagen, da kommt auf 'ne Pizza kommt keine Ananas. Mir egal, ja. So 'ne richtig gute Hawaii Pizza können die hier auch nicht. <laughs> Oder ich hab's noch nicht gefunden.
<laughs> Ja. Ja, aber da da gibt's ja durchaus auch, äh, hitzige Diskussionen, wenn man mal Hawaii Pizza anspricht, aber ich seh das genauso. Also, ne, man kann das ruhig mal machen, aber auch da hm
Ja ja ja. Ja. Oder habt ihr schon p mal ausprobiert, 'ne süße so 'ne süße in Anführungsstriche Pizza zu machen?
Ja. Ja, tatsächlich. Also das
Mit so Hefeteig oder so?
Äh, wir haben's auch mal versucht, ähm, mit Nutella das Ganze zu gestalten ähm
Oh, so 'n Crêpe oder
So, das da das ist leider nicht so gut geworden, ne? Also, äh, das hatte einfach nicht funktioniert äh, die die Schokolade ist zu schnell verbrannt, das weil das ist ja 'n Pizzaofen, der hat ja ganz schön Hitze, ne? Und, äh, für die Schokolade ist es anscheinend einfach zu heiß.
Ne? Ah, zu heiß. Ja ja.

G genau, also w wir wir haben mit dem Gedanken aber, äh, schon mal gespielt, äh, zumindest das, äh, zu Hause zu machen, äh, weil das halt 'ne sehr, sehr schöne Idee ist halt, ne? Also, äh ja.
Ah, schön Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht so 'n kleines Feuer so 'n Lagerfeuer oder so.
Genau, das. So so 'n Lagerfeuer, 'n bisschen Glühwein dazu. Das das passt halt einfach, äh, zur Jahreszeit und, ähm- ich sage mal- äh, zu Hause ist es ja dann durchaus auch mal 'n bisschen günstiger wie auf 'm Weihnachtsmarkt. Das kann ja mittlerweile auch ganz schön, äh
Genau. Auf jeden Fall. Und gibt auch 'n Klo für jeden, also, ne? Ah, ich find das immer so mit den Dixie-Klos immer total doof. Also, ich war noch nie auf 'm Dixie-Klo. Lieber halt ich es, bis ich nicht mehr kann. Also kein Dixie-Klo.
Genau. <laughs> Ja. Ja, ja, das ist halt so der Nachteil, ne? Das ist halt das Schöne zuhause.
Ja, zu Hause hat man dann 'n Bad mit Waschbecken und allem drum und dran, ne? Ist halt viel gemütlicher, finde ich, 'n Weihnachtsmarkt zu Hause. Ja.
Ja. Auf jeden Fall, ne? Und da kann man halt auch ganz gut den Flammkuchen letztendlich machen, wobei ich sagen muss also ich persönlich, äh, ich fand den Flammkuchen auch super, aber ich bin da eher 'nen Fan von der Pizza, weil wir da halt auch, äh, belagmäßig teilweise so 'ne große Auswahl haben, ne?
Ja. Mhm. Ist halt ist halt kannst du hal hast halt mehr in der Hand, ne, mit 'ner Pizza. Die fällt nicht so in sich zusammen.
Genau. Ja, und das ist also wie gesa wir haben es ja schon festgestellt, ne Flammkuchen auch mittlerweile sehr, sehr, ähm, kreativ, was man daraus machen kann, aber, äh, letztendlich, äh, der der ja, die Pizza also da haben wir halt so viel Möglichkeiten auch, äh
Ja. Ich glaube, vielleicht seid ihr auch m mehr geübt in Pizza machen, oder?
Äh, das auch, aber wie hat man also man hat sich auch einfach schon an mehr Sachen rangetestet und, äh, dann mal andere Variations
Ja. Ah, was war denn das Kreativste, was ihr drauf gemacht habt?
Boah, also ich weiß ja tatsächlich nicht immer, was die anderen so, ähm, drauf machen, wenn man dann auch mal mit sich selbst so 'n bisschen beschäftigt ist, ne? Man kümmert sich man isst grade, dann guckt man nicht so, was die anderen machen. Ähm. Wa wa was wir m also so experimentierfreudig ist man natürlich nach 'ner Weile auch mal. Ähm, was man mal probiert hat, ist, äh, dass man, äh ganz, ganz simpel ähm, man war fertig mit Pizza machen, alle waren so relativ satt. Äh, wir haben aber noch einiges an Teig übrig. Ja, was könnte man denn dann mal machen? Oh! Lass doch einfach mal so 'n bisschen Olivenöl draufmachen, äh, 'n bisschen Knoblauch, äh, draufpressen, und dann hat man einfach so so 'n so 'n Knoblauchbrot halt. Ähm, so so was Leichtes, so so so Einfaches. Und das war super. Das ist richtig gut geworden, ja.
Wirk <laughs> Ja, ja, ja. Belegt seine eigene Pizza. <giggles> Ja. Mhm. Schön, ja. Brot, ja. War's gut? Ja, ne? Ja.